Fíjate que últimamente, eh, tengo un problema y unos aquí sobre pensamientos que tengo en la cabeza, que nada más no me dejan y no me siento tan bien y y no no me gusta andar cargando esto. Y yo ya había escuchado que cuando compartes un problema se vuelve más liviano. Así que por eso te, este, pues, estoy aquí hablando contigo para ver si me puedes dar algún consejo, una solución a este problema. Mira, te explico. Me considero una persona superperfeccionista y yo sé que tal vez, mucha gente lo dice, eh, pero sobre todo siento que me ha ha cargado en mí este complejo del hermano mayor, que siempre tiene que ser el modelo y el que hace bien todo y y y el que ponen de ejemplo para todo y uno toma ese papel y lo quiere seguir conservando y y pues, así me la he llevado desde pequeño, tratando de las mejores calificaciones, dar el menor problema posible a mis papás. Y en todo lo que hago y a todo lo que entro o me interesa. Mi padre siempre me ha dicho que no me importa, no le importa a lo que yo me dedique, no importa lo que yo haga, siempre tengo que buscar ser el mejor. Y esa esas frases siempre me han me han sonado mucho en mí. Y últimamente, he querido retomar un hobby que tenía a arraigado desde hace mucho tiempo no lo retomaba, que es tocar música. Yo toco el saxofón, aprendí en mi secundaria en una marching band. Lo dejé, pero recientemente me o me ofrecieron comprar uno y tenía ahí un dinero ahorrado, me pareció una gran oferta, y pues, ya tenía ratito que tenía como que este piquetito de volver a a tocar y y aquí ando, ando ensayando, ando practicando. Pero la verdad es que no le he querido enseñar a nadie nada de esto. No le he hablado a nadie de esto, ni incluso a mi novia. Practico a escondidas porque me da miedo enseñarles antes de que ya otra vez sea bueno. Me da miedo que vean que ya no soy tan bueno como antes y pues, traigo esto últimamente.
A ver, dime. Ajá. Claro. Claro, mira, es entendible esta parte que mencionas de, por miedo a a a que vean cómo este cambio, pues es es un un miedo real, ¿no?, pero me gustaría saber un poquito más para darte un consejo acertado hacia esta situación que que me mencionas, ¿qué pensamientos te detienen aparte de este miedo, o qué es lo que crees que genera este miedo para, pues, a lo mejor, mostrar este esta nueva idea, este nuevo proyecto que tienes?
Sí, mira, eh, aba no había identificado como tal que era lo que me detenía, simplemente era este este esta actitud de perfeccionismo que siempre trato de de lograr, eh, pero como que últimamente me, mm, me reconocí en mí mismo, el que tal vez antes, eh, me aplaudían muchísimo este talento, mis papás me reconocían mucho el hobby y estaban muy orgullosos de mí cuando de joven tocaba tocaba el saxofón igual y porque era niño, o sea, yi tengo este pensamiento de que cuando un niño realiza una actividad, eh, artística, una actividad que no tiene que ver con la escuela y y le apasiona, a veces pienso que que por ser niño se le da un poquito más de crédito y y tiene como que está, pues, una opinión un poquito más consecuente y es como la novedad, y yo sentía, y yo s y yo sentía que era algo así en mi caso, o sea que igual y no era tan bueno como yo pienso, igual y no era tan bueno como yo recuerdo, que mis papás simplemente estaban, pues, orgullosos de que me veían desfilar, de que tenía hábitos saludables, de que ocupaba mi tiempo en vez de andar haciendo tonterías o juntándome con con los vagos ahí de la esquina donde yo vivía, pues, enfocado en hacer música, enfocado en algo bueno, y ahora que lo estoy retomando, no sé si pierdo este crédito de que ya no estoy tan chico, igual esperan algo de mí un poquito más difícil, un poquito más laborioso, ahora que vuelvo a sacar canciones que antes tocaba, me doy cuenta que están un poquito, pues, si no fáciles porque todo tiene su chiste, pero pues, sencillas y quiero sacar algo más difícil, quiero ahora mostrar una canción un poquito más compleja, un arreglo, he tenido la idea de tomar una canción cualquiera que esté de moda o cualquiera de la cultura pop y trasladarla a mi instrumento, pero no lo quiero mostrar hasta que yo me sienta 100% seguro que está perfecto y y, pues, así me la llevo y nada más no llega el momento.
Claro. Claro. Claro. Y, oye, ¿y has compartido algún otro trabajo antes, eh, pues, que digamos no no fuera perfecto para ti, tal vez?
Sí, mira, cuando recién me die entregaron el saxofón, quedé con mi amigo de verlo como al mes siguiente porque me le había comprado unas unas cañas que son estos, este, instrumentitos que van en la boquilla del saxofón para que suenen y yo había comprado unas, pero como que no las había adaptado bien. Entonces, lo volví a ver y me dijo: "Oye, a ver, este, enséñame que co cómo vas, si todavía te acuerdas y así", porque él era mi compañero también, eh, en la infancia. Entonces, le enseñé, eh, toqué una unas 2 canciones y me dijo: "Muy bien, muy bien", me halagó, pero escuché un comentario que me dijo: "Ahí la llevas", que aquí en mi país significa como que, no sé, 2 3 como que más o menos bien.
Okey. No está del todo bien.
Ándale, eh, y para mí resonó muchísimo y no sé si es ego, no sé si es inseguridad y dije: "¿Cómo cómo que ahí la llevo? Sí, sí creo que lo hice bien". Entonces desde ahí como que digo: "No, ¿sabes qué?, voy a compartir esto hasta que hasta que yo piense que está más allá del bien".
<chuckles> Claro. Entiendo. Y este proyecto que tienes como en mente de el saxofón, como todas estas ideas ¿Te sientes más seguro contándoselo a alguien en particular o con quién te sentirías más cómodo de compartirlo primero?
Pues, yo creo que así de bote, de pronto a la primera persona sería este este amigo porque ya está en un ambiente, pues, parecido, él él a veces toca en una cafetería de otro conocido, la idea es que yo de vez en cuando vaya y lo apoye porque no tiene este tipo de de de instrumentos en su ensamble musical y, pues, si yo me uno, tocarían un poquito más de jazz y cositas diferentes y atraerían otro tipo de público. Esa es la idea. Por eso también estoy como que practicando muchísimo y con él no tengo tanto tema y no tengo tanto problema en enseñarle cómo va mi progreso, porque yo sé que él también apenas anda retomando por ahí de lo mismo, pero no sé por qué con mi círculo más cercano, que en este caso es mi novia, mis hermanos y mis mejores amigos, personas a las que le tengo la confianza del mundo. En el caso de mi novia, es la persona que más confianza le tengo en el mundo, no me atrevo a enseñarles, no no sé si te repito, es algo de ego o inseguridad, pero ella tiene como que una visión mía muy bonita, pero a veces siento que no sé si si la llego a alcanzar y y es que no, no quiero enseñarle algo a medias.
Okey. Entiendo. Ajá. Entiendo esta parte de ser perfeccionista, pues también te te mete estas inseguridades de cierto modo, en las cuales, pues, no quieres como mostrar tal vez tu lado, eh, vulnerable en al en el aspecto de que, pues, como no está completo, tú te sientes justo vulnerable de de sentirte incompleto, tal vez. Pero mira, no te preocupes, voy a tratar de de darte estos consejos que te ayuden más un poco a esta parte y que no te sientas tan vulnerable, que no te sientas, tal vez, eh, hasta cierto punto con miedo de de realizar este este proyecto. Creo que es importante, eh, la empezar con pasos pequeños, compartir versiones, mm, pequeñas, tal vez muy tempranas, pero con alguien de confianza. Me decías que era tu e este amigo, que de cierta forma él ya está en el ámbito. Entonces, tal vez sea un poco más sencillo el ex e estarle como compartiendo estas versiones y que te dé como esta retroalimentación y que te ayude, pues, a mejorar de forma objetiva y no tanto desde un juicio o una, mm, tal vez, como e el el criticar solo por criticar, sino con algo objetivo que te ayude a mejorar, que te haga sentir que estás haciendo las cosas bien, y creo que con una con este apoyo te podría funcionar mucho el poder reencuadrar, ve a lo mejor comp eh, co el compartir e en prácticas para poder mejorar. A lo que me refiero es como si a lo mejor este este amigo que tienes en común, eh, pudiera a lo mejor juntarlos y que pudieran hacer como un show juntos, tal vez ahí pudieran ver cómo, eh, cómo trabajan juntos, si pudieran como funcionar bien, cómo se siente, cómo te sientes tú el estar, pues de cierta manera, e en este en este ámbito, cómo te gustaría a lo mejor mejorar en alguna técnica o mejorar alguna situación, como que todas estas partes, poderlas compartir con con esta persona, y que, pues de cierto modo, pues te haga sentir mucho mejor. Y también creo que podrías buscar algún apoyo emocional, no sé, el a lo mejor el, tal vez creo que el el el el apoyo emocional que podría ayudarte es el reducir las expectativas que tienes. Creo que eso es sumamente importante, para que a lo mejor tus expectativas son, ah, digamos, bajas, pero a lo mejor para la de tu pareja, la de tus amigos, la de tus familiares, pues es el doble de de buena que la que, digamos, tú pusiste, y que de cierto modo, pues puedas tener como este juego y que no te sea complicado, pues el el exponer como este proyecto.
Total. Ujú. Sí. Okey. Okey. Mira, creo que tienes toda la razón, la verdad es que no l no lo había pensado así como me lo dices. Fue totalmente inconsciente el mostrarle a mi amigo lo que había ensayado, lo que había mejorado. También me siento un poquito en una zona de confort más tranqui, eh, porque él, yo sé que también está pasando por lo mismo. Está aprendiendo reaprendiendo a tocar la batería y, pues, entre los dos ahí nos echamos que una broma o así porque sabemos que vamos en el mismo camino y y pero lo había hecho de manera totalmente inconsciente. Entonces esto que me dices creo que me aclara un poquito el ambiente y y me gustaría seguir practicando lo mío. La verdad es que, eh, mi perfeccionismo, yo sé que lo tengo que reducir, pero en algunas ocasiones me ha ayudado a a tener logros y a tener, pues, disciplina. Entonces creo que lo voy a moderar. Creo que voy a seguir practicando, eh, sí te te hago caso en la cuestión de reducir un poco las expectativas, tampoco tengo por qué ser el nuevo Barry White ni ni ganar un Grammy mañana, pero, mm, creo que irle mostrando poco a poco mis avances a este amigo, eh, no sé, se me ocurre ya tener un día a la semana donde donde lo veo y le digo cómo vamos y, y por lo mientras, de que ya sienta que estoy teniendo una mejora considerable. La verdad es que incluso platicártelo ahorita me hace sentir un poco más desahogado y siento que me ha quitado un peso de encima. Así que oye, muchísimas gracias. La verdad es que me sirvió mucho esta charla, eh, creo que te seguiré molestando. Sí, siento alguna otra cosita. Volveré a a platicar contigo, pero muchas gracias. Creo que me siento mucho mejor.
No, no es nada, yo encantado de ayudarte y cualquier cosa, sabes que puedes contactarme. Hasta pronto.
Hasta pronto.